อืม โอ้โฮ มันเยอะกว่าเดิมมาก ๆ เลยล่ะ ถ้า
นึกออกไหมคะ มันแพงขึ้นไปอีก ใช่ เพราะเขารู้ว่าเราจำเป็นต้องกลับค่ะ เขาบอกว่า "ถ้าคุณไม่ซื้อคุณก็กลับไม่ได้" พวกเราก็เลยจำเป็นต้องว่า
อื้อฮือ ฮึ อ อ อ๋อ จ้ะ
เราจะซื้อนะ เพราะว่าเราต้องทำงานแล้ว ยอมรูดเลยค่ะ เราก็เลยนับกันก่อนว่ามีกี่คนที่ต้องเดินทาง แล้วต้องซื้อ แล้วก็ต่อรองเขาว่าขอโรงแรมด้วยนะ ต้องให้ที่พักด้วยนะ เพราะว่าเราตั้ง สิบ กว่าคนแหนะ แต่ว่ากลุ่มหนึ่ง ส่วนหนึ่งไปได้ เราก็โอเคนะ แล้วก็ที่พักให้เขา อีกชุดหนึ่งที่จะต้องรอสแตนด์บายเนี่ยจะได้ไอ้นี่ได้ จะได้อยู่ได้ ไม่ต้องไปนอนอยู่ในแอร์พอร์ต แบบเนี้ยค่ะ เนี่ยก็เลยใช้วิธีนี้แหละแก้ปัญหา สุดท้ายเราก็กลับกันได้ค่ะ แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่รอสแตนบาย เขาได้ที่ด้วยอะ โชคดีมากเลยค่ะ ก็เลยยอมเสียส่วนหนึ่ง สุดท้ายพวกเราเลยมาแชร์กัน
อือ ค่ะ ยิงมัน ค่ะ อือ ค่ะ อือ ค่ะ อา อือ อืม ก็คือผ่านไปได้ทั้ง ก็คือจะแบบฉุกละหุกนิดหนึ่ง ใช่ไหมคะ แต่ก็โอเค ผ่านไปได้ อืม
ใช่ ๆ ใช่ ๆ เนี่ยแหละค่ะ มัน มัน มันเป็นลักษณะเนี้ย ความเครียดที่เกิดขึ้น อย่างเงี้ย แต่ว่า อา เราก็รู้นะว่ามันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกระทันหัน
อืม ค่ะ อา อืม จริง ๆ อืม ก็ เอาจริง ๆ เท่าที่ฟังมาค่ะ มันก็อาจจะมีความแบบว่า มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเยอะ แต่ว่าเรา เราอะค่ะ มอง มองว่า จริง ๆ มันก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่มัน มันก็ไม่ได้โอเคหรอก แต่เหมือนกับว่ามันอาจจะแบบทำให้เหมือนกับครั้งหน้าค่ะคุณจะยิ่งเหมือนกับว่ามีความแบบ โอเค จริง ๆ คือคุณวางแผนดีกันมาก ๆ เลยอะ แต่มันยังผิดพลาดได้ เพราะอย่างนั้น บางทีครั้งหน้าค่ะมันอาจจะแบบว่า เอ่อ มันอาจจะมีบางอย่างที่คุณสามารถเรียกร้องได้หรือไม่ก็ เขาเรียกว่าอะไร อาจจะไปเตือนคนใกล้ ๆ ตัวของเราได้อะค่ะว่าแบบเรื่องไม่คาดฝันน่ะมันเกิดขึ้นได้จริง ๆ นะ เพราะว่าแม้กระทั่งคุณน่ะค่ะ
ลักษณะเนี้ย <chuckles> ใช่ค่ะ อืม อืม อืม อา ใช่ อืม ๆ ๆ โดยใช้บทเรียนของเรา อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ค่ะ ก็คือ แต่ แต่เข้าใจนะคะ ที่แบบมัน มันเครียดอะ เพราะว่าคือเราไปเที่ยว เราก็แบบน่าจะแบบมีความสุข ใช่ แต่คือเท่า เท่าที่ฟังก็แบบ เออ มันก็น่าเครียดจริง ๆ นะคะ เพราะว่า อ ทุก ทุกอย่างอะไม่ ไม่เหมือนกับว่า ที่คิดเอาไว้เลย ซึ่งก็ ใช่ ทุกอย่างผิดแผนหมดเลย เพราะงั้นจริง ๆ ก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะว่า โอเค แบบการท่องเที่ยว อย่างเงี้ย ใช่ ทีมลักษณะนี้มัน มันมีความแบบไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้จริง ๆ ซึ่งก็ทำให้เราแบบเตรียมใจได้มากขึ้น แต่ว่าเราก็ ใช่ค่ะ เหมือนกับว่าจริง ๆ มันก็ มันก็ดีนะที่แบบ โอเค มันอาจจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง แต่ว่ามันก็อาจจะแบบไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ได้ เพราะว่าคุณได้เรียนรู้แล้วว่า โอเค เออ ใช่ค่ะ ยังไงก็ขอบคุณที่มาแชร์นะคะ แล้วก็ขอให้แบบครั้งหน้า แบบเดินทางปลอดภัยตลอด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
อืม ๆ ใช่ค่ะ ณ ขณะนั้น <chuckles> ใช่ อืม อือ ผิดแผนหมดเลยค่ะ ใช่ค่ะ อืม ๆ ถ้าคิดลักษณะนี้ ใช่ ๆ อืม จริงค่ะ จริงค่ะ ใช่ <chuckles> หวังว่า ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อือ ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
ค่ะ